Miền khác hông có hả? Ví dụ như là ngoài nhà bạn ra thì những cái nhà hàng xóm, hay là xung quanh khu phố bạn á thì người ta có nấu cái món này thường xuyên hông?
Ừm. Ồ, à, cũng có nha. Tức là cái món đó thì nó có rất là nhiều biến thể, nó có thể là canh cà bung hoặc là nó là có thể là canh chuối nữa. Có nhiều nhà thì còn nấu cả chuối xanh nữa, ừ, và người ta cũng thay thế một số những cái nguyên liệu, hay là người ta có thể cho thêm một số cái nguyên liệu tùy theo cái khẩu vị của nhà người ta đó bạn.
À. Vậy đó hả? Ừm. Nhưng mà theo bạn là những cái món mà canh cà bung, hay là canh chuối này đó thì nó bắt đầu vào thế hệ nào và tại sao mà bẹ bạn biết nấu ha? Nó từ lâu hông, hay là ai là người phát minh ra, bạn có biết hông?
Ừm. Ờ, cái này thì là mình cũng không không thể nào mà biết chính xác được là ai là cái người phát minh ra nó, nhưng mình nghĩ là nó cũng tồn tại từ rất là lâu rồi đó, bởi vì là từ cái thời bà nội mình là mình đã thấy là bắt đầu có cái món này rồi.
Ừm. <chuckles> Mình hiểu. À ha. Vậy đó hả? Nhưng mà ngoài những bữa ăn gian đình á thì những cái bữa cỗ, hay là bữa quan trọng dịp Tết này kia đó, người ta có ăn món canh cà bung này nhiều hông?
Ừm. Ừm.